Alors, comment la technologie peut-elle aider à combattre les fausses informations pour toi?
Heu, je pense que, heu, de nos jours, c'est assez facile, dans le sens où, avant, heu, il y a il y a on n'avait pas toutes ces ressources. Il y avait pas de ressources disponibles en ligne et donc, heu, la seule façon de chercher de l'information, c'était la bibliothèque et encore, il fallait l'aide d'un bibliothécaire pour chercher les livres, pour chercher les volumes que tu voulais.
Ouais, c'est vrai. <chuckles>
Oui, ça se démocratise. Ça se démocratise et heu, bah, on a des livres en ligne, on a, heu, plein de sources d'informations. Il y en a même des millions, quoi, et là, en fait, avec la technologie, c'est assez facile de vérifier de l'information. Si, par exemple, tu as vu un post ou, heu, tu as vu, heu heu, quelque chose dans les news, c'est assez facile de vérifier ça avec la technologie. Que ce soit, heu, en faisant des des recherches d'images inversées, en faisant, heu, de la revue d'information, si, c'est à la portée de tous.
Ouais, bien sur. Mais tu vois, le truc, c'est assez, hem, assez intéressant, dans ce que tu dis, c'est que, pour moi, faire tout ce ce genre de cheminement, c'est, quand même, assez fastidieux pour, heu, allez, vas-y, on va dire, la ménagère de moins de 30 moins de 40 ans, tu vois? Heu, le problème, je pense, c'est que, vu que c'est des choses qui sont pas encore ultra démocratisées et en vrai, il faut un petit bagage pour comprendre comment ça marche, hem, les gens, quand ils ont une demande d'information, faut que ça aille le plus vite possible. Hem et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en vrai, c'est c'est il faut faire, c'est du travail de recherche. Faut avoir, heu heu, cet esprit un peu un un peu critique, heu, d'essayer de remettre en question, heu, les sources, en essayant de les croiser ou en essayant, heu, de faire ce que tu as dit, heu, avec le, mmh, les reverses par image ou juste regarder, heu, juste juste, en fait, regarder ce que l'a ce que l'article dit par rapport à aux faits, en fait, déjà, parce que, des fois, ça se trompe ou alors ça hyperbole. Ça prend les meilleurs chiffres, heu, les plus terrifiants pour faire raconter pour ouais, biaisé, exactement. Hem et du coup, c'est un truc qui peut extrêmement être compliqué à gérer parce qu'en plus de ça, les fausses informations, on a l'impression que, bah, techniquement, c'est la technologie qui pourrait les, mmh, les, hem, les les divulguer, en fait, mais en fait, non. C'est pas vraiment, en fait, eux, les plus, hem, les, hem, les plus, heu, la la plus grosse part, justement, à diffuser des fausses informations, c'est les humains, en fait
Ouais. Ouais. Exactement. Des fois, c'est biaisé, aussi.
et tu sais, je trouve ça assez fou, tu vois? Parce que, techniquement, la technologie, bah, en
Oui, bah, en fait, la technologie, c'est un moyen de le combattre, justement, les fausses informations
Ouais. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, heu, il y a plein, hem
après, c'est il y a un truc qui est paradoxal. Il y a un truc qui est paradoxal, c'est que, avec la technologie aussi, c'est plus facile de de, comment dire, de semer la désinformation avec l'IA
Ouais? Oui, bien sûr.
maintenant, on peut tout générer, on peut générer des images, on peut générer des vidéos. Bah, en fait, des fois, il y a des choses qu'on voit, qu'on sait même pas si c'est vrai ou pas, tellement c'est c'est réaliste maintenant.
Mais tu imagines, heu bah, oui bien sûr. Mais c'est pour ça que ça pullule. Le problème, c'est que, vu que tu sais, il y avait une théorie, heu, de gens qui disaient qu'on a tellement de bots, heu, sur Internet, tellement de gens qui relaient, tu sais, heu, des trucs d'infos, heu, de réseaux sociaux qui font des posts, heu et cetera, qu'il y a des gens qui considèrent que l'internet est mort. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup plus de bots que de vrais humains et que, du coup, des fois, quand tu parles à des gens sur des réseaux, bah, c'est pas des vraies personnes, tu vois? Je trouve, c'est une théorie qui est assez marrante, en vrai, heu, mais hem, le fait de, justement, toujours avoir des bots qui relaient des informations et tout, bah, c'est vrai que c'est ça peut être extrêmement compliqué. On on on pourrait croire qu'ils seraient ammé amenés à, mmh, à relayer beaucoup de fausses informations, parce que, tu sais, ça relaie beaucoup, mais en vrai, non, parce que, justement, en fait, heu, les fausses infos, elles, vraiment, se se basent sur des facteurs qui sont purement humains
Ouais. Ouais.
des trucs, heu, par rapport à la politique, heu, des trucs, heu heu, très complotistes, des fois, heu, qui touchent vraiment l'humain, parce que, bon, en soi, la technologie, c'est déjà un peu tout ça, tu vois? C'est ah, c'est la technologie, quoi! Même si on a l'impression quand on parle de technologie, on parle d'un grand tout, d'un espèce d'être, heu, omnipotent, omniscient, tu vois? Mais c'est non, c'est juste que, heu, ils les gars se basent pas, littéralement, sur ce genre de d'infos donc ils pourront pas relayer, tu vois? Ces trucs, ils sont déjà filtrés, donc, heu, il y a pas de problème, tu vois? Puis, en plus, c'est des trucs qui sont éphémères, les fausses informations. C'est plus, ouais, c'est plus compli
Ouais. Ouais, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Mais après, il y a un truc aussi, c'est que, d'un côté, tu as raison, hein, c oui, il y a plein de bots sur les sur internet, mais vraiment il y a des bots pour tout. Il y a des bots partout. Dis-toi qu'il y avait même des bots qui vont, heu, filtrer des adresses réseau, tout le temps, mais vraiment constamment
Oh oui, oui, oui. Mmh.
à tel point que tu peux mettre, heu, tu peux faire une infrastructure, juste tu, heu, tu tu le lances, quoi. Tu lances ton DSCP et tu as tu as des adresses IP sur toutes tes machines, bah, dis-toi que tu auras une je te donne seulement 20 minutes, tu auras des cod tu auras des bots qui vont venir scanner ton réseau à la recherche de vulnérabilité ou juste pour l'indexer, en fait
Oh, ouais, ouais.
c'est un truc qui est assez fou, quand même
Ah, mais clairement.
et sur les réseaux, bah, tu as des bots, heu, qui qui publient partout. Tu en as qui publient. Tu en as qui t'envoient des messages automatisés. Tu en as qui font des commentaires ah oui, il y a des personnes qui vont acheter des commentaires ou des personnes qui vont acheter des abonnés aussi. Bah, la plupart, c'est des bots qui vont acheter
Mmh. Ouais, bah, oui.
c'est ça qu'ils savent pas.
Forcément. C'est, hem c'est ça, le l'en heu, le problème, en vrai et puis sinon, ça se voit, hein Comme comme tu l'as dit, nous, déjà, heu, des fois, on galère à voir si, effectivement, c'est généré par IA ou ou quoi, alors tu imagines les gens qui sont un peu m plus un peu plus vieux ou un peu moins, heu heu, un peu moins sur le sujet, c'est c'est très compliqué, tu vois? Genre hem
Ouais, bah, est-ce que tu as connu l'affaire de la dame qui a donné, heu, 80 000 €? À en pour Brad Pitt <chuckles>
À Brad Pitt? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr.
bah, c'est typiquement l'exemple de ça, quoi. C'est des images qui sont générées par l'IA.
Mmh ouais, ouais, ouais. Bien sûr bien sûr, bien sûr et moi, je j'allais plutôt parler des des scams que tu as généralement sur Facebook. C'est des pages qui s'appellent, genre, Souvenirs d'antan ou, heu, Avenir joyeux ou alors, heu, Une vie de famille ou Éléments famille, tu vois? Et ça relaie que des trucs, heu, mais de boomers, mais de de boomers de fou, heu, du genre, heu: «Moi, à l'époque qu'il neige, qu'il vente ou qu'il, heu, qu'il, hem, qu'il pleuve, on allait à l'école, peu importent les circonstances», heu, tu vois, genre, <sighs> ah, des trucs de boomers et en même temps, ils postaient des photos, heu: «Ma petite-fille, heu, a fait un gâteau, mais malheureusement personne n'a heu, personne ne lui a ne qu'est-ce que vous pensez de son gâteau?» alors, heu, c tu ouais, il y a que les vieux qui répondent à ce genre de trucs
OK. Ah ouais? Ah d'accord. Oui, oui, oui, oui, ça, j'ai l'habitude de les voir. Non, ça, je vois plus.
et c'est terrible, en vrai, hein. C'est c'est c'est terrible, pour le coup, c'est même maintenant, c'est même arrivé au niveau de la télé, donc, heu, enfin de la télé, non, c'est arrivé, tu vois, hem
Mmh, ah oui?
ah c'est je sais pas, enfin, c'est c'est c'est assez fou parce que, pour le coup, c'est c'est des trucs, tu es en mode, heu, waouh, ça c'est ça va tellement vite et en vrai, comment tu comment tu pourrais expliquer que ce que ce qui est vrai devant toi est faux, tu vois? C'est ou ouais.
Bah, tu sais quoi? Il y a un truc qui s'est passé, il y a un truc qui s'est passé en France et je me pose la question: «Est-ce que c'était pas justement un boomer?» dans le sens où, il y a il y a alors, il y a une maman qui a publié une photo de son fils qui s'appelle Maxence, heu, comme quoi c'était, heu, l'anniversaire de Maxence et que personne lui a souhaité j un joyeux anniversaire. Il y a plein de célébrités qui ont envoyé des vidéos pour dire: «Joyeux anniversaire, Maxence». Il y a même notre Président qui a fait une vidéo pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il lui a même dit: «Si tu es intéressé par la pâtisserie, ah on t'accueillera, heu, à l'Élysée» et cetera. Après je pose la question de: «Est-ce que c'était pas un boomer justement?»
Ouais. <laughs> Han! Ouais, bah, en vrai, général ou même, juste des gens qui sont pas du tout, heu, pas du tout au fait, hein. En vrai, c'est ça va plus vite qu'on que ce qu'on pense, hein franchement, heu
Oh oui, oui.
ça me choquerait même pas, hein.
Bah, quand je les vois, je fais: «Bien sûr, mais oui». <chuckles>
<chuckles> Ah non, c'est fou, hein. Franchement, heu ouais, c'est des trucs, vraiment, c'est genre, heu, souvenirs souvenirs, heu, enfin vraiment des pages nulles, nulles, nulles, nulles heu et vraiment, ouais, à chaque fois, c'est le genre de truc, ouais, c'est c'est Oh! ouais mais ouais, ouais.
Ah oui, oui, oui. Ça se voit à des kilomètres, en plus. Si tu as l'habitude, ça se voit à des kilomètres.
Ah, ouais, mais tu sais, quand tu as pas l'habitude, heu c'est compliqué, hein c'est compliqué, pour le coup.
Exactement.
Ouais, en fait, faut faire de la prévention maintenant, c'est ouais.
Mais, heu, mais oui, en fait, il y a une sorte de paradoxe. Dans le sens où avec la technologie, on peut, bah, on peut lutter, heu, enfin, contre tout ce qui est, heu heu, fausses informations, mais en même temps, on peut partager de la fausse information aussi. On peut même en créer.
Ouais. Ouais, c'est sûr. Clairement de toute façon, c'est fait pour, hein, heu, et ils sont littéralement faits pour pouvoir être partagés, hein, heu, il y a des trucs, il y a un moment, c'était quoi? C'était, heu, il y a un youtubeur qui s'appelait G Milgram, je sais pas si tu connais?
Oui, exactement. Non, je connais pas.
OK, alors, donc, c'est un un youtubeur, en vrai, je pourrais, heu, tu pourrais t'y intéresser. Il est vraiment sup il est vraiment cool. En fait, c'est un enquêteur, il il il parle vraiment, heu, genre, de trucs super, heu, de manière super sérieuse, enfin, vraiment il est heu, non, c'est pas un média, c'est pas un mec qui fait des des des actus et tout, c'est vraiment quelqu'un, enfin c'est un debunker un peu, tu vois? Genre, heu, comme le Scens le ScienCoder, heu, Astronogeek, heu heu, le Chef Sceptique, Vous avez le droit, tu vois? Tous tous tous ces ces Petit Joyeux Luron, hem et en gros, littéralement, enfin le gars, il avait, heu, premièr première vidéo qu'il avait fait, c'était par rapport au Covid et en gros, il a expliqué qu'il voulait tester la force de de propagation des fausses informations et du coup, il commence à prendre un papier, heu, tu sais, administratif, il commence à le bidouiller comme, heu, un espèce de de torchon qui explique qu'en fait, le confinement a toujours été prévu depuis longtemps, tu vois? Hem, des trucs vraiment qui n'avaient aucun sens, enfin vraiment, il met même un un un code, heu, pour heu, comprendre que c'est c'est un faux truc, tu vois? Genre il il met en dessous de République Française, il met un truc binaire, heu, il met un truc en morse, qui dit genre, heu, «faux», tu vois? Genre, hem: «ce message est faux», tu vois?
C'est un peu comme HugoDécrypte ou? Ah, d'accord. OK. Ouais. OK.
Et du coup, il décide de le je crois de le partager, mais je crois, à 2-3 pages Facebook, mais de, genre, de 5-6000 membres, même pas, et il s'est fait bannir le compte. Donc il l'a posté, genre, 2-3 fois, tu vois? C'est tout et en vrai, heu, bah, ça, s'est heu ça s'est propagé mais ça s'est propagé mais comme la peste, à tel point que c'est passé aux infos et que les, heu, la République a dû débunker ce qu'il a dit, quoi, alors que le le papier, il l'avait fait en 10 minutes, même pas. Ah ouais, c'est fou. Ah, tu peux regarder, c'est sa 1re vidéo, heu, hein.
Ouais. Ouais Et bah! <chuckles> Ah j'ai vu un truc similaire
Ouais.
j'ai fait un truc similaire, ah c'est quoi son nom, déjà?
G Milgram, G plus loin, Milgram, M I L G R A M.
OK. J'ai vu un truc similaire, c'était avec, heu, un Instagrameur. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu montrer que c'est pas tous les médias qui vont vérifier les informations avant de les publier
Ouais. Ah, mais clairement.
c'est-à-dire que, même eux, ils vont, heu, envoyer de la fausses in de la fausse information, ils vont les partager. Il a il est parti avec un un de ses potes et heu, il était midi, heu, environ. Il est parti avec un de ses potes et son pote, il lui a dit de porter un voile et de s'habiller comme une femme. En fait et alors son pote, il a il a il a fait ça, il a porté le voile, il s'est habillé, heu, avec une robe, une robe, heu, longue, noire. Et son pote, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis à genoux r au milieu d'un parc où il y avait des enfants qui jouaient, où il y avait des des des personnes qui y passaient, quoi et son pote s'est mis à genoux et il a fait semblant de faire la prière
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. OK.
il s'est mis à genoux, il a courbé son front et cetera et heu, il a pris une photo de son pote, il a envoyé à plein de médias en disant: «Regardez, heu, il y a une femme, heu, musulmane qui fait sa prière, heu, au milieu d'un parc, heu, à midi» et cetera il y en a 1 qui a posté
<chuckles>
il y en a 1 qui a posté. Ils ont même fait un article dessus. Ils ont fait un un article dessus, ils ont parlé dessus. Après lui, il a fait, heu, il a fait une vidéo, il l'a publiée sur Instagram pour dire que voilà les médias que vous suivez.
Ouais.
Après, ils ont enlevé le post. <chuckles> Ils ont enlevé le post. ils l'ont enlevé l'article. Ah oui.
Ouais, c'est chaud, hein.
Bah, en fait, je sens qu'il y a il y a une course. Il y a une course, heu, comment dire, entre les médias
Ah, comme quoi, tu vois, il faut
qui entre qui va poster avant qui, heu, va faire le buzz avant et cetera.
Ah oui, clairement, hein. Bah, c'est ça, hein. En en vrai, pour le coup, les journalistes sont, malheureusement et puis c'est pas tout le monde, hein, bien sûr, hein. Mais hem, mais le truc, c'est qu'en en gros, les gars, ils sont littéralement, hem, comment ça s'appelle? Ils sont, ouais, heu, comme tu dis, en fait, ils sont en course à l'audience et du coup, ils prennent les 1ers, heu, les 1res sources et heu, t ils fact, heu, checkent pas derrière, heu, parce que le gars, il veut juste sa vendre du papier, en fait.
Exactement.
Ça c'est et c'est sur pleins de trucs, heu, peu connus, tu vois? Genre, littéralement, heu, il y a un moment, c'est qui? C'était, hem, c'est passé à la télé et même, il y a un youtubeur qui qui s'appelait Seb, heu, Seb la frite, avant, il s'appelait, hem, q bah, il était plutôt branché niveau musique et tout et en gros il a été, heu, il a été proposé pour, hem, pour suivre, heu, une entreprise où, en fait, elle, hem, elle, heu, vantait les mérites d'avoir trouvé une technologie, donc déjà, tu co ça commence mal
Ouais, je connais. Mmh mh.
heu, Atol, pour ne pas les citer, hem, une technologie qui permet justement de de corriger la dyslexie, avec des lunettes.
OK.
Corriger la dyslexie.
Pour la corriger? Avec des lunettes?
Ouais. Ouais. C'est fort, hein? Heu, du coup, ça a été débunké comme quoi c'était faux et heu, le gars, heu, enfin, il est il il est passé quoi. Enfin, genre, en en gros, il a attendu que le contrat il casse et après, il a dit: «Bah, excusez-moi, je pensais avoir bien checké, mais ouais, en fait, heu, j'étais pas assez au courant et tout» et c'était, heu, il a fait un, mmh, il a fait amende honorable, tu vois. Vraiment, heu, il a pas essayé de se ouais, exactement, c'est ça. Il a fait son mea-culpa, il y a vraiment, heu, aucun souci là-dessus, heu, mais en fait, ouais, ça touche tout le monde, pour le coup. C'est, c'est super heu, le gars, enfin, il il est, heu, littéralement réputé pour avoir des enfin, heu, Seb, vraiment, quand il fait des reportages et tout, c'est plutôt au niveau de la musique, et cetera, hem, il dit il est il est bon, quoi. Enfin, il a des sources, heu, ce qu'il dit, c'est c'est cohérent, c'est tu peux tu peux checker ce qu'il dit et tout et hem et quand il est passé dans ce genre de truc, j'étais en mode: «Ah ouais, donc en fait, tout le monde peut se faire avoir, quoi» et c'est un youtubeur, tu vois? Le mec, il est quand même, heu, il il est quand même un petit peu, hem, il doit être au courant de ce genre de truc, quoi. Tu vois?
Bah oui. Il a fait son mea-culpa, quoi. Mouais. Bah oui.
Mais il y a plein de trucs, enfin, vraiment, c'est
Ouais. Bah, à un moment, il s'agirait d'être logique aussi. <chuckles> Parce que, si on présente des lunettes si on présente des lunettes qui corrigent la dyslexie, juste des lunettes, quoi, ça touche pas, heu, ça touche pas ton cerveau, ça touche enfin, il y a aucun contact avec ton organisme. Juste, tu mets les lunettes et c'est bon.
Ah mais clairement. Bah, tu sais quoi? Oh ouais, bien sûr! Ah ouais, ouais.
Sachant que la dyslexie, heu, ça ça touche pas que la vue, quoi, ça touche les mains aussi.
Ah ouais, ouais, bien sûr. Bah, non, non, bah, non. Bah, heu, en fait, la dyslexie, c'est dans le cerveau. Donc, comment est-ce que tu veux, heu
Ouais, c'est dans le cerveau, c'est ça?
Tu vois, genre, c'est compliqué, quoi.
Exactement.
Et du coup, dans le genre de truc, ouais, c'est enfin, tu, f c'est assez fou, quoi et en vrai, heu, ouais, c'est ça. Mais combattre là, en vrai, les fausses informations avec la technologie, c'est, heu faire la démonstration, vraiment, des fois, c'est il y a que ça qui marche, hein. Mais il faut, encore une fois, réfléchir. Il faut il faut il faut prendre un peu de temps.
Faut être un minimum logique quoi. <chuckles> Ouais, exactement.